Parang nga eh, parang parang dun nga nagsimula na ano eh, na naging crush ko siya eh, char! <laughs> Oh, totoo! Oh, sabi ko, "Ah buti na lang hanggang 3rd year lang kami nagkaklase baka 'pag tumagal pa, naku!" <laughs> ma-in love na tayo. Cha
Ah. <laughs> Feeling ko'y feeling ko hindi mo talaga ay feeling ko parang hindi talaga yun yung first time mong narinig yung kanta na yun, nagmaang-maangan ka lang.
<laughs> Hoy, hindi ah, totoo ah. Pero pero alam mo, uy parang ano ah, parang parang naging rason lang yun ah, para makausap ko lang talaga siya, ah! <laughs> Hindi, totoo. Oh, di ba? So, nakaapekto rin yung musika sa pagkakaroon ng crush. Ah! <laughs>
<laughs> True, oh my God. <laughs> Oo, minsan malaki talaga tulong ng mga music 'no? Kasi minsan di ba yan yung nagcha-change ng mood, let's say, alam mo yun, parang sa i kunyari sa isang romantic na ano, kung kung kung patutugtugan mo ng medyo maingay na rock, mai sisira ang mood, di ba? Minsan talaga music din ang nagse-set ng mood sa isang lugar, alam mo yun?
Ay, totoo. Mm. Oh. Oh, tama. Oo. Oh, minsan nga kahit hindi ka broken, kapagka nakarinig ka ng sad song, parang broken ka na, di ba? <chuckles>
Totoo, di ba? Yung mga nasa TikTok, di ba? Yung parang sabi nila yung Spotify nila paiba-iba nagsha-shuffle. <laughs>
Mm. Di ba? Oo. 'Di ba?
Hirap 'no? Pero alam mo, ang ganda nung mga shinare mo na alam mo yun, hindi naman kailangan na may specific tayo na genre for music, maganda rin na ma-explore yung iba-ibang kanta, 'no? Ah, maraming maraming salamat at kinilig ako sa kwento mo. <laughs>
Uy, salamat. Mm. Tama, tama. <laughs> Hoy, salamat rin sa pakikinig ha! Oo.